Ah, sakit naman no'n.
Tap mhm, tapos nung nakita ko parang di ko alam kung ano yung mararamdaman ko kasi naghalo na, eh. Para nagalit ako, nasasaktan ganyan ganyan yung ano ko, ah, nararamdaman ko nung time na yun.
Oo.
Tsaka 'yun nung pagka bukas ng pagka bukas talaga, eh, ano ah, pinilit ko sa sarili ko na mag-move on. Tapos yung ginawa ko nag-gym ako. <laughs>
Wow, nagpaano ka, nagpasarap ka. <laughs>
Kasi 'yun naman talaga yung usually ginagawa 'di ba kapag kaka-breakup, yan yung nagiging motivation yung ano yung hiwalayan. Di ba, 'di ba? <laughs>
Ah, papa-pogi? Oo.
Tsaka nakakatuwa lang pwe kasi nagdaan yung mga panahon, eh, unti-unti naghilom yung ano sugat.
Oo.
Saka parang <clears throat>
Ah, na hindi siya kawalan. Oo.
Naalala ko nalang dati yung mga oo, hindi siya kawalan.
Totoo.
'Di talaga siya kawalan ke alam ko naman yung self wor self-worth ko na ngayon, eh. Hindi na ako nagpapahulog sa ano sa ganyan, eh, ngayon may bagong girlfriend na ko, eh, ano lang ta
Oo. Naman at
fifty fifty na lang. 50 para sakin, 50 para sa kanya.
Oo, alam mo na kung ano yung limitasyon, 'di ba? Ayan. Wag din naman kasi lahat, oo totoo 'yun gano'n din sa akin at pareho sa'yo na kailangan 50-50. Kasi sa minsan sa relasyon namin di mo mapagsasabi kung kinakausap niya ay talagang may something o kaya hindi. Kasi siyempre sa kasarian namin, friendly kami, marami kaming nakakausap at marami kaming kaibigan. Oo, marami ka nakakahalubilo kaya mahirap na lang din mag-decide o mag-isip sa paraan na para mawala yung ganito naming, ah, thoughts. Ah, siguro, ah, open dapat kami minded sa lahat ng bagay, 'di ba? Kasi mahirap naman nung oo, mahirap kung
'Di ba? Oo. Tama, tama. Ikaw ba? Oo, tama. Mm. Marami kang nakakahalubilo. Oo. Tama, tama. Kumbaga